Ja, sag mal, ich möchte mit dir mal eigentlich über eine Sache reden, was meine Familie anbelangt, speziell, ähm, mein Vater, ähm, er ist eine sehr autoritäre Person. Und, äh, die die Debatten, die wir manchmal haben, die sind immer sehr hitzköpfig. Ähm, und er hat immer Recht und, ähm, ich darf eigentlich ehrlich gesagt, ich darf nichts sagen, so ist es auch mit meinem Bruder. Ähm, und wir halten dann immer unser Mund und dann bin ich natürlich erstmal nach so einem Streit <clears throat> bin ich dann so sauer, äh ich kann erstmal nicht reden, ich kriege Kopfschmerzen, ich habe 'nen roten Kopf. Ähm, das das belastet mich seelisch auch ziemlich. Ähm, ich würde mal gerne so deine Meinung wissen oder vielleicht hast du auch Ideen, wie ich das überkommen kann?
Ja, erstmal danke für deine, äh deine Offenheit auch. Und das ist ja doch 'n sehr persönliches Thema.
Es ist ja, danke, dass du zuhörst.
Ähm, die 1. Frage mit dem nochmal so 'n bisschen zum Nachfragen. Äh, si sind das spezielle Themen oder ist dein Vater einfach generell wo du sagst, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Wir wir sparen uns besser jede Diskussion.
Mhm. Ah, es, äh es geht schon es ist eigentlich so generell, würde ich sagen. Ähm, ich hatte da so, ähm, einen Vorfall gehabt. Äh, wir sind umgezogen, äh, mein Partner und ich und leben in New York und, ähm, mein Vater spricht überhaupt kein Englisch, und meine Mutter auch nicht. Vielleicht: „One, two, yes, no.“ <clears throat> So, er hat dann, äh, das Hotel gebucht gehabt, kam da an und da standen wir dann an der Theke. Ähm und, äh, er wollte dann da einchecken und die Frau hat dann also nichts verstanden, weil er da so Kauderwelsch gesprochen hat. Und da habe ich zu ihm gesagt: „Hör mal, ähm, das ist ja kein Beinbruch. Ich kann das hier eben mal regeln mit ihr. Ähm, das das läuft ja alles schräg dann, die versteht kein Wort, was du sagst.“ Und, ähm, dann wurde er 'n bisschen grantig und dann hat meine Mutter gesagt, ähm, ich soll meinen Mund halten. Er regelt das schon. So, das ist immer so die die diese Verhaltensweise wiederholt sich irgendwo immer wieder. Und dann stand ich da im Hintergrund und habe mich da nicht eingemischt und das Ganze war irgendwie wirklich peinlich. Und was er da macht, ist immer, was er den Leuten dann sagt, ist: „Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.“ Also es es hat mich so aufgeregt. Und da habe ich Probleme, nicht wütend zu werden werde ich auch nicht. Aber ich fresse das in mich hinein. Und ich merke, dass das nicht
Ja, das ist aber nicht gut, ne? Das ist schon ist ihr auch bewusst, genau. Äh, was ist das denn die Wut? Ist das eher die Wut über die Wut hat ja 'ne Ursache. Das ist erstmal die Emotion, die hochkommt. Was ist denn die Ursache unten drunter? Also, ist das, weil, äh, du is e nur Beispiele, äh, da musst du jetzt mal für dich gucken, weil du dich klein fühlst, weil du dich schämst, äh, weil du dich fremdschämst, weil du was anderes machen würdest, am liebsten im Boot versinken würdest? Was auch immer. Was was ist da drunter? Was liegt unter der Wut?
Nein, es Mhm. Mhm. Mhm. Das ist wirklich 'ne super Frage. Ähm, es ist eigentlich ehrlich gesagt, dass er, mein Vater, ähm, sich grundsätzlich nichts sagen lasst lässt von jemandem, der das vielleicht besser weiß oder der Englisch sprechen kann, zum Beispiel, in dem in dem Fall, was ich dir geschildert habe, im Hotel. Ähm, er er er behandelt mich, als sei ich wirklich blöd, als sei ich ein kleines Mädchen noch, ähm, die nichts weiß von der Welt. Und er weiß alles. Und das ist das ist ja nicht nur in der Situation, das ist auch in anderen auch. Da war eine sehr beschämende Situation auch in New York. Und wir waren in ein chinesisches Restaurant gegangen und ich habe mit meinem Partner schon davor geübt, wie man mit Stäbchen isst. Und das ist ja auch kein Problem. Die Gabel kam sowieso, die Bedienung fragte, ob wir Gabeln brauchen und Messer, und mein Vater: „Nein.“ Braucht er nicht. Und dann hat er da, also, mit Stäbchen versucht zu essen, was er überhaupt nicht kann. Und das war a ungelogen, eine Riesenschweinerei. Das ganze Essen lag neben dem Teller, die Leute haben geguckt. Und da habe ich ah, da war ich wieder in dieser Situation. Was soll ich ihm jetzt sagen, Mann? Da ist 'ne Gabel. Du das ist doch auch kein Beinbruch. Ähm, einfach zuzugeben „ich kann damit nicht essen“. Ist auch schwierig. Und da da musste ich wieder meinen Mund halten. Ich habe mich geschämt vom anderen Leuten, ich habe mich geschämt vor meinem Partner, der guckte mich auch ganz blöd an, da hat meinen Vater also, er wusste er weiß, wie er ist, aber das war eine Situation. <sighs> und du darfst nicht sagen. Und das macht mich wütend. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen, also, äh, sehr gut verstehen, ne?
Ich komme da nicht durch.
Ich glaube, das ging vielen von uns so, ähm, also, von daher erstmal, würde ich sagen, äh, macht dir keinen Stress. Das ist das ist normal so. <chuckles> Ähm, Teil 1.
Ja. Ja. Das stimmt.
Bei Teil 2 äh, du kannst deinen Vater nicht ändern. Das ist auch 'n Fakt. Äh, also die Hoffnung, das es irgendwie anders werden könnte, äh, die darf gerne bestehen. Aber, äh, pack sie in die Größenordnung von irgendwie paar Promille. Aber das war's auch schon.
Mhm. Ja. Das ist der, äh
So, jetzt ist ja die Frage wie gehst du damit um, ne? Das ist ja da eigentlich auch das dein Hauptthema, ne, was dich gerade bewegt, weil wie gesagt, dein dein Vater kannst nicht ändern. Ähm, und deine Mutter ist auch keine Hilfe, weil sie hat ihre Lösung gefunden, indem sie nichts sagt und, äh, du als Kind, äh, hast wahrscheinlich auch gelernt. Und dein Bruder wahrscheinlich auch. Es macht keinen Sinn. Also
Genau. Mhm. Ja, das stimmt. Genau. Mhm.
egal was, ich halte einfach meine Klappe, so. Ist ja 'ne ganz legitime Lösungsstrategie.
Ja.
Äh, dass dir das als Erwachsene und, ähm, Frau natürlich jetzt aufstößt, weil du ja in deiner Lebenserfahrung aus hast: „Moment Stop. Ich bin ja kein kleines Kind mehr. Und, ähm, natürlich kann ich Dinge auch besser jetzt als mein Vater.“ Das w Klar, das war früher vielleicht mal anders.
Mhm.
Äh, das kann ich total nachvollziehen. Und das ist auch normal. So.
Mhm.
Das, was dir an der Stelle helfen könnte, wäre, äh, dich Also dieser Wut Raum zu geben, weil es gibt sind eigentlich 2 Dinger, würde ich grad sagen wollte. Deswegen war ich kurz am Stocken. Also, Teil 1 ist: Akzeptiere die Wut.
Bin gespannt. Mhm. Mhm. Oh, Boy. Ja, <laughs> das, äh ich mache schon irgendwo, ähm, aber das das geht mir so unter die Haut, speziell, wenn andere Leute da sind und das mitbekommen, weil er bringt mich auch jedes Mal in so eine Situation, was wirklich eine Blamage ist, äh, für ihn und ich empfinde es für mich auch. Ähm, aber du hast schon 'n Punkt. Ich muss das einfach so akzeptieren, wie der ist. Da ist nichts dran zu rütteln.
Äh, warum blamier fühlst du dich blamiert? Das der Teil, den du ändern kannst. Ihn kannst du nicht ändern.
Ähm, er ist ja nur mein Vater und, ich habe das Gefühl, andere beobachten auch uns. Und was auch was wirklich wahr ist, die sehen, wie er so selbst keine kei selber keine Kontrolle über sich hat. Bei ihm fehlt einfach die Selbstkontrolle. Äh, so würde ich das sehen und das das b es beschämt. Weißt du, wenn du n' Vater hast du ich kann da ich kann zu ihm nicht mehr hoch gucken. Ich glaube, das ist das auch bisschen, ähm oh Gott, das ist echt emotional. Ähm äh, d das ist, äh wo du so richtig bohrst jetzt. Ich ich kann nicht mehr hoch gucken zu ihm und das das das geht mir so unter die Haut. Ich habe meinen Vater eigentlich als Kind immer anders gesehen.
Ja okay. Das ist nämlich der zweite äh, gut, dass du es sagst. Ähm, akzeptiere, dass es in dir 2 hm, also Personen ist zu viel gesagt. Es gibt 'n dieses man spricht ja von dem Inneren Kind. Es gibt diesen Anteil in dir, äh, der noch dieses kleine Mädchen ist.
Mhm. Mhm.
Und auch alle diese Erinnerungen in sich trägt, wie so die frühe Kindheit war. Und bei allen Kindern ist es so, dass der Vater das Vorbild ist, also Vater und Mutter sind Vorbilder.
Stimmt. Ja.
Das können sie sich zwar irgendwann mal vergeigen, aber in, äh in den ersten Jahren ist äh, sind Vater, Mutter Vorbilder.
Mhm.
Und, äh, dieser Teil wird es auch immer so sehen, weil dieser Teil altert nicht. Da ist immer noch diese Erwartung, ähm, oder auch d die Denkweise. So, und jetzt gibt es ja gleichzeitig die die sehr erwachsene und erfolgreiche und, äh, eloquente Frau, die irgendwie sagt: „Oh Mann. Ähm, wenn ich was aussuchen könnte, würde ich sagen oder Genie wäre, würde ich ihn jetzt wegzaubern,“ so.
Klar. Mhm. Ah. <chuckles> Mhm.
Akzeptier sie beide. Ähm, die Zuschauer in dem Restaurant, die erwarten ja gar nicht, dass du deinen Vater erziehst. Also, von den Erwartungen, glaube ich, kannst du dich lösen. Das ist eher deins. Dein eigenes d deine eigene Befremdlichkeit sozusagen. Oh Mann jetzt sag doch einfach mal ich habe keine Ahnung. Ja nimm doch einfach den Löffel und gib mal zu, dass du du kannst auch nicht alles können.
Mhm. Das stimmt, das ist das ist sehr, sehr gut, mhm.
Ja? Akzeptiere diese diese beiden Rollen in dir und sage okay die die Kleine sagt: „Oh, Papa, ähm“
Mhm.
„das habe ich mir hätte ich mir anders gewünscht,“ und die große sagt: „Ah, ja, du“ „ich kann es nicht ändern. Und, ähm, ja, ist natürlich super peinlich.“ Also gesteh es dir zu. Das kann man nicht ändern und nicht wegdrücken das Gefühl. Es ist da. Das ist peinlich. Hm, kannst du nichts dagegen machen.
Ja. Das das ist so wahr. Nein, ich, äh äh, ich arbeite irgendwo gegen an, gegen diese beiden Rollen, die ich habe. Was du auch schon richtig sagtest, das ist tatsächlich wahr. Ich schwimme immer hin. Ich sehe mich als das kleine Mädchen noch. Und da habe ich zu ihm hochgeguckt. Aber vielleicht war er damals schon so, dass aber als Kind siehst du das ja alles nicht. Und jetzt sehe ich: „Oh, mein Gott, ich ich habe ja auch Erfahrung, habe“ „ah, habe, äh weißt du, Ausbildung, habe studiert und all diese Dinge, habe andere Familien gesehen.“ Und dann das ist schon schockierend, dass das Bild sich so geändert hat. Aber du sagtest, das ist ich kann's nicht ändern. Und, ähm, es tat mir eigentlich sehr, sehr gut, dass du mit mir geredet hast. Das das war sehr, sehr hilfreich. Ähm, das war super cool. Ähm.
Du, gerne. Und in so Situationen kannst du dir gerne sagen: „Okay, das ist Papa so, wie er ist. Ich kann's nicht ändern. Ähm, ist mir gerade peinlich. Aber ich, äh das ist eben so.“ Also versuch das so bisschen zu runterzufahren. Du bist für ihn nicht verantwortlich. Sag dir das einfach.
Mhm. Das das ist 'n toller Punkt. Vielen Dank noch. Das war ganz toll. Tschüss.
Du, gerne. Tschau.